Sì, allora, ehm, diciamo che io ho cambiato casa da poco e inizialmente vivevo con i miei genitori. Ehm, i compiti erano ehm, diciamo che erano un po' divisi, uhm, con tutti gli altri ehm, con tutti gli altri in casa. Ovvero, per esempio, io facevo i letti, cucinavo, aiutavo mamma, mentre i miei fratelli facevano un po' di meno, però comunque, uhm, facevano sempre quel poco; ehm, mentre mio papà, ehm, sì, diciamo, si dedicava molto di più lui alla cucina rispetto a tutti. Ehm sì, a lui tantissimo, infatti i fornelli erano i suoi. Ehm, men
Okay. Okay. <chuckles> Vabbè un classico. Mh-mh. Perché gli piace cucinare? Cer <snorts> Di solito è la mamma che cucina, invece nel tuo caso era il papà.
Sì, è vero, questa volta è il contrario. Ehm, diciamo che anche ai miei fratelli piaceva molto, però vabbè, ovviamente, come ho detto, i fornelli erano i suoi. Mentre mentre adesso vivo da sola, ehm, convivo con il mio ragazzo, ehm, diciamo che all'inizio è stato un po' difficile condividere compiti, uhm, perché diciamo che
Bello. <chuckles> Okay, perché? Perché il tuo ragazzo lavora o perché non è come i tuoi fratelli, insomma, fa un po' a meno?
No, perché anche lui lavora, ehm, e quindi diciamo che, ehm, e s non essendoci entrambi a casa quasi mai con il lavoro, ehm, è un po' difficile dividersi le faccende, ne facciamo un po' di più il il weekend. Ehm, diciamo
Okay. Mh-mh. Okay. È normale che il lavoro comunque ti ti tolga del tempo per fare le faccende di casa, eh. Rende un po' difficile farle, certo. Dicevi?
Sì eh, questo sì.